آآ آه، تقريبًا <laughs> بس هو مشهور بيه، مشهور كمان إن هو بيطلع بMask على وشُه، مش يعني مش معروف.
اهم، تمام. اهم. كمان. تمام، <laughs> تمام، طيب ديا دي والأغنيّة بتاعته هتختاري إيه؟
اهم. قُلت لك الشباب الجُداد بقى دُول. آآ بُص، آآ في أغاني تانية كتير، بُص ممكن مثلًا آآ قُل لي وين بتاعة فضل شاكر.
لأ مش ممكن، أنتِ عندِك 5 أغاني، اخترتِ أغنيّة، فاضل لِك 4
آه مي واختارت كمان حبيبي ليه بتاعة توليت.
آآ حا تمام، حبيبي ليه تمام، التا التالت أغنيّة؟
آه، أي أوكي، آآ آآ قُل لي وين بتاعة فضل شاكر، عسولة باحبها خفيفة كده، قُل لي وين.
اسمها إيه؟ قُل لي إيه؟
قُل لي وين الهم المُهم كده يعني.
آه، قُل لي وين تمام، طيب كده 3 تمام.
امم، ماشي ممكن آخُد أغنيّة تُركي مثلًا Sen Evlisin، Golden Karabujak، باحبها أوي، عامةً باسمع أغاني تُركي.
تمام، تمام، أنتِ بتفهمي تُركي؟
آه.
تمام، طيب أوكي لأ، ده كويس أوي آه، أنتِ تقريبًا ممك آه، تمام، تمام.
آآ آه، أنا Mix كده، وكنت عايشة في تُركيا برضه، فعشان كده ما عندي شوية تُركي برضه، إمم، أيوه.
اهم. آه، عشان كده، أنتِ عِشتِ في تُركيا طيب، كده فاضل آآ أغنيّة واحدة.
بالضبط، طيب ممكن مثلًا نحُطّ آآ يا ترى فاكر لكيروكي حلوة برضه.
تمام، على فكرة أنا مستغرب إن أنتِ ما قلتلّيش آآ يعني أنتِ قُلتِ لي أكتر مطربة بتحبيها إليسا، ما اخترتيلهاش حاجة، قُلت لِك لمّا بتبقي مبسوطة، <laughs> لمّا بتبقي مبسوطة بتحبّي تسمعي مين؟ قُلتِ لي عمرو دياب أو تامر حسني، شُفتِ <laughs> فأنا مستغرب إن أنتِ ما اخترتيش حد منهم <giggles> فيعني طيب خلّيني أسأل لِك سؤال، أنتِ من الناس اللي بتحب تتفرّج على الأفلام والمسلسلات؟
اهم. ما هو بصراحة مش هابقى حابّه اسمعها كُلّ شوية. أيوه. <laughs> بالظ